Oh iya sih.
Takut ditangka apa disangka ikut campur gitulah, gitu, Kak.
Paham paham memang, susah ya apalagi mungkin berarti posisi kamu di sini sebagai ipar gitu ya, di mana mungkin, eee, takut mengganggu apa ya, pembagian warisan ini malah, eee, mungkin dinilai takut ikut campur dan sebenarnya, perasaan kamu seperti tadi itu wajar kok apalagi kan ini berkaitan dengan anak sendiri juga dan juga ada pihak-pihak lain ya dalam keluarga tadi yang terkait di situ, nah cuma mungkin untuk bisa bantu kamu ya di permasalahan ini dan mungkin sekiranya membuat kamu merasa lebih lega juga ke depannya aku mau tanya beberapa hal nggak papa kan ya?
Betul, Kak. Nah iya itu. Betul. Betul. Oke. Apa apa? Boke boleh boleh, Kak.
Oke, oke mungkin aku mau tanya dulu ya terkait, eee, orang-orang yang terlibat ini sebenarnya ada berapa pihak sih kalau boleh tahu?
Dengan senang hati ya. Boleh. Kita ada adik-adiknya, he eee, p suami aku tuh ada b sama sama suami aku berarti 10 bersepuluh, eee, ada kakaknya juga yang meninggal, terus adiknya dia juga meninggal, jadi berarti tinggal yang ada tuh tinggal 7, 7 orang, yang masih ada gitu, nah yang paling besar di, sekarang itu adalah yang perempuan gitu kan, nah dulu tuh pernah, eee, dulu pernah gini yang perempuan enggak mau jual, yang laki-laki mau jual gitu yang ada satu b paling bungsu lah mau ngejual gitu, sampai, eee, tanya-tanya ke aku saya bilang, "Ya itu mah sok aja kalian berunding," saya bilang gitu waktu itu, "karena, eee, saya mah, eee, enggak akan bisa ikut campur karena saya orang luar," saya bilang gitu. Sok silakan tapi ternyata keadaannya sekarang berbalik gitu loh, Kak, yang perempuan mau jual, yang laki mempertahankan gitu loh, nah karena ada
Oh banyak ya. 7 orang. Iya. Oke.
A se tuh loh, ya tau apalah, anak laki-laki yang terbesar sekarang dari, eee, yang u apa yang terbesar sekarang lah ada, eee, di situ jadi mencari dukungan ke dia gitu untuk tidak dijual dulu gitu loh, gitu.

Dokumennya ya?
Surat-surat untuk hak waris, ya kan? Nah, itu tuh jadi jadi rame, Kak, akhirannya, anak aku sampai bilang, "Mama, pusing ya," katanya dengerinnya, tak pulang gitu, "Ya, itulah," kubilang gitu, "Karena dari awalnya tidak, eee, tidak fo eee, apa, tidak kompak," saya bilang gitu, ya kan, antara kakak beradik, gitu loh, itu. "Jadi akhirannya kayak gitu," saya bilang gitu. Gitu sih, Kak. Pernah ngomong jadi akhirnya sih aku ngomong ke anak aku untuk step-stepnya, gitu loh, Kak.
Oh, heeh. Oke. Oke. Oke, berarti sebenernya walaupun kamu tidak terlibat secara langsung tapi kamu membantu juga ya, untuk supaya tidak, apa ya, tidak terlalu pusing ya, dengan anak kamu sendiri tadi itu untuk mengurus, membantu, terlibat di sananya dan itu sebenernya udah sangat baik kok untuk keterlibatan itu. Nah, cuma mungkin permasalahan utamanya mungkin masih ada ya, di keluarga itu sendiri dan mungkin kalo aku liat di sini kan permasalahan ini karena memang ya udah memang debatnya antara satu sama lain. Tapi, eee, kalau di keluarga itu pernah nggak sih kayak mungkin pake orang ketiga ya, mungkin, eee, kamu menyarankan untuk memfasilitasi nih pake orang 3 dari pihak mungkin notaris yang netral, gitu ya, supaya bisa memediasi antar pihak tadi itu?
Betul. Begitu ya, Kak? Iya, betul. Betul. Nah iya, itu belum makanya, Kak, s eee, saya bilang ke anak saya, ini sebaiknya ada, eee, pihak ketiga karena kalau mak pakai saya misalkan untuk jadi penengah, nggak bakalan bagus pasti subyek itu kan, subjektif lah, gitu, pasti nanti seolah-olah saya membela anak saya kan, hak anak saya. "Jadi mendingan cari orang luar," saya bilang gitu ke anak saya gitu dan
Tu
nggak usah ribut-ribut lah masalah ini justru ribut-ribut malah jadi, eee, apa namanya, sulit untuk dapat, apa, jalan keluar yang baik gitu ya kan, Kak, betul nggak, Kak?
Iya. Pasti, betul betul banget dan aku setuju banget sih sama kamu tadi.
Mhm. Nah Yang yang yang saya mau mau minta tolong ke, Kakak, tuh, eee, gimana ya, Kak, caranya supaya maksudnya aku te masuk ke situ tanpa ada, eee, tanpa ada rusuh, gitu, maksudnya mereka tuh eee, oke nerima gitu dengan, eee, lapang dada, tapi saya nggak mau ikut campur banyak sih, cuman maksudnya ngasih, apa sih, ngasih saran-saran sedikit, nah ya, saran-saran apa sih, Kak, yang ha aku harus, apa, kasih ke mereka gitu loh, Kak?
Iya.